Hum, delícia, que gostoso. Hã.
E ela fez. E e eu acho que conforto comida de conforto tem isso, sabe, tem a tradição, tem a essência, eu amo amo comida quentinha, muito quente, sopinha, caldos, assim, e e isso, sim.
Uhum. Aquele cheirinho, né, da comida assim da do do frango, né, com a batata cozinhando, o cheiro da comida da sua mãe lembra também deve lembrar muito, né, de infância, de anos, né, e vem aquela a aquele monte de lembrança, dá um conforto, dá aquela abraçada mesmo, né, sentimento de abraçar, não dá?
Ai é. Dá muito, dá muito e e a minha mãe fez um um me serviu com um café da manhã, simples, simples, simples, simples, ela simplesmente trouxe, eh, um suquinho de beterraba, porque mãe, né, "Ah não, você tem que ficar forte, tem que, eh, melhorar a imunidade", fez um suquinho de beterraba e simplesmente pegou um pãozinho de forma e tostou nas na na sanduicheira com queijinho e me trouxe em um pratinho super simples, em um pratinho para me acordar. Minha filha, pense numa numa ação que eu simplesmente me emociono todas as vezes eu fiz: "Mamãe, deixa eu tirar uma foto, eh, desse momento, eu film eu tirei uma foto dela me entregando", só de pensar eu já tenho vontade de chorar, porque é muito bonitinho, sabe, assim, é um conforto, o amor, o cuidado, independente de de sabor, às vezes, né, porque tem a minha memória afetiva, mas o o o momento, ali, o cuidado dela, então, é muito especial. Essa foto me faz choras.
Hum. Ah, que bonitinha. Uhum. Uhum. Nossa. Olha. Sim. Uhum. Aham. É verdade. É, você já você já estava sensível também, né. Tudo mais sensível, né. E já é uma coisa, você ter a mãe já é um presente, você ter a mãe, quando você realmente precisa mais naquela naquele momento, é algo inexplicável, né, eu acho que é é acolhedor, é aconchegante, é é tudo, não é? <chuckles> É tudo.
Isso. É. Uhum. É, é verdade, é muito especial, né, e, hã, eu acho que quem tem o privilégio de ter uma mãe, é algo que precisa ser muito celebrado, então, assim, para mim, quando eu penso em comida de conforto, automaticamente eu associo a minha mãe, sabe, ao tudo que ela representa, e quando eu voltar no Brasil eu já disse que eu tenho um tour gastronômico, minha filha, só penso em comida, só penso em comida, eu disse: "Gente do céu, mamãe, eu quero comer xinxin de bofe, eu quero comer mocotó, eu quero comer <laughs> É até estranho né. <laughs>
Muito. Eu acho também. Uhum. Hum. Nossa. Que que é isso, xinxin de bofe, de que que é isso? Que que é? Eu nunca ouvi. É, nunca ouvi falar, que que é?
Olha, é uma parte do boi, é o bofe mesmo do boi é, ali, alguma estômago, ah, que tem junto com o fato, né, que também tem que é o estômago do boi e tal. E aí aquilo ali é triturado, é cozido
Uhum. Uhum. Uhum.

Olha isso. É amor demais. <chuckles> S Bom demais, é bom demais. Você acabou fazendo ainda. Olha isso. Ah, olha, é.
En é, eu disse: "Não, mamãe, eu quero fazer para você também". <giggles> E para mim fiz, fiz, fiz, fiz muito. E e e eu acho que a ideia é essa, era confortar ela através de uma alguma coisa que eu pudesse fazer. Mesmo que ela não quisesse, sabe. Eu fui teimosa, mas uma teimosia, para é, só para ter o conforto dela também, né.
<chuckles> Que valeu a pena. <chuckles> Nossa, é demais. Eu acho que a a comida da da mãe, né, da da da nossa mãe, assim, ela é algo inexplicável. Igual você falou: "Tentei reproduzir, né, uma carninha, uma carne moída, que é algo simples de se fazer, mas não é a mesma coisa porque eu" eh, a a minha mãe também, né, ten tenta fazer, eh, eu tento fazer igual a ela, mas jamais, jamais. Não é não fica, então é algo, assim, tem algo especial.
Uhum. Isso. Isso! Não é. <chuckles> Tá vendo. Não con Elas têm superpoderes, né. Mãe tem superpoder. <chuckles>
Elas têm superpoder, têm amor na mã na mã nas mãos, têm amor no coração.
Tem um temperinho especial, elas pega assim, dentro do eu acho assim, vamos pensar, a caixinha do coração delas tem um temperinho. Elas abrem, pegam assim, e salpica assim em cima, e a gente nem vê. Aí é mágica. <laughs> É tão bonitinho.
Uhum. É verdade. É verdade. É mesmo, viu. Olha, eu fiquei muito feliz de de de você ter falado aí da sua mãe, do conforto, né, que a comida te trouxe junto com ela ali, né, em um momento tão difícil, né, eh, um momento desafiador, né, da da sua vida. E e espero que esteja tudo bem, que já deu tudo certo, né. E e vamos eh, foi muito legal. A definiçã
Ai, que bom. Uhum. É verdade. Ah. Que bom. Eu que fico feliz de ter compartilhado. Mais ainda, né, relembrar esse momento. Então assim, foi muito bom ter o conforto da através da comida e da presença. Muito obrigada por ter me ouvido.
Ah, muito bom. Obrigada, obrigada. Você